Allora, una domanda interessante, perché effettivamente ne avrei un po', però se dovessi proprio scavare un po' a fondo e trovarne 1, ehm, io sono mol tradizionalista, abito in Emilia Romagna, sono abituato a questo tipo di cucina, ehm, c'è un piatto che n non è che sia tanto particolare e lo prepara lo preparava lo prepara ancora ogni tanto mia nonna, che lo mangiavo tanto da bambino, che sono delle tagliatelle al ragù, quindi per ora semplicissimo, però ripassate al forno. Un po' come se fosse una sorta di pasta al forno e quindi si formava tutta la crosta croccante sopra e le mangiavi un po' come pasta al forno, croccante come se fosse una lasagna sopra, no hai presente la sensazione.
Mh-mh. Ah-ah. Sì. Ah, okay. Mh-mh. Ah, interessante. Wow. Sì. Okay, quindi mh-mh, diciamo cucinato da tua nonna mi appunto da da quanto hai detto, no, era un piatto che ti cucinava anche da bambino, no, quindi in qualche modo ecco, ti fa ti riporta a casa, questo questo piatto.
Esatto. Sì, ma guarda principalmente lo cucinava quando ero bambino e lo mangiavo quando ero bambino, adesso è da tanto che non che non me lo prepara, vabbè poi con l'avanzare dell'età magari fa anche un po' più fatica a preparare la la pasta fresca, perché comunque, ehm, ha già un po' i suoi anni. Però sì, se dovessi dire un piatto che mi fa ripensare all'infanzia, a casa, a tutto ciò che riguarda la mia famiglia in un certo senso, ti direi questo. Poi si può tranquillamente divagare con i piatti tipici del mhmm, della mia zona, certo.
Certo, è comprensibile. <chuckles> Ci sta. Mh-mh. Okay. Ce ne ce ne sono tantissimi, ma approfondendo questo questo piatto, no, perché, uhm, se l'hai nominato vuol dire che insomma in qualche modo hai anche dei ricordi legati a questa ricetta, a questo piatto, ehm, aveva questo questa ricetta, magari la nonna la faceva in determinate giornate, erano, mhmm, non so, magari delle done delle domeniche, ecco, parlami un po' di questa di questo piatto. Quando veniva fatto, se condiviso anche.
Sì. Mh. Allora